अ, हाँ, ऐसा हुआ है, मतलब क्या हुआ कि अ, ऐसा कहना नहीं पड़ा लेकिन मुझे ऐसा लगा ज़रूर कि मतलब मुझे थोड़ा हाँ, स्पेस की ज़रूरत है। अब देखिए ना, अब जैसे मेरे पार्टनर हैं अभी तो उनके साथ जब मैं नई-नई मतलब बातचीत हमारी शुरू हुई थी, जब हम एक-दूसरे को नया-नया जान रहे थे, तो उस वक़्त क्या था ना नए-नए में तो भाई क्या कर रहे हो क्या खा रहे हो कहाँ जा रहे हो सब कुछ बताना और पूछना बहुत अच्छा लगता है, हैं। और इंटरेस्ट भी आता है उस वक़्त, लेकिन धीरे-धीरे कुछ दिन बाद जब मतलब चीज़ें एक दूसरे को पता चल जाती है कि हाँ, ये इस समय पे खाना खाता है, इस समय पे वहाँ जाती है, ये है वो है, इसकी आदतें कैसी हैं तो वो चीज़ें ना एक-दूसरे को खटकने लगती हैं। पहले तो जानना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन उस चीज़ पे अमल करना और दू एक-दूसरे की चीज़ों को एक्सेप्ट करना ये बहुत मुश्किल होता है। लेकिन आप ज़ाहिर-सी बात है कोई नया नया है अब आप सोच रहे हो अरे ये तो आगे जाके तो हमें साथ ही रहना है। ऐसा सब कुछ शेयर करोगे है कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। लेकिन एक समय ज़रूर ऐसा आएगा कि जब आपको लगेगा कि यार गलती कर दी इतना सब कुछ नहीं बताना था। न कहीं न कहीं थोड़ा थोड़ा कुछ बचा के रखना चाहिए था इतना एकदम ओपन हो जाना कि हाँ, हाँ यही है जो भी हूँ मैं ऐसी हूँ मैं वैसी हूँ, कुछ नहीं बताओ। अपनी लाइफ मैं मतलब अपने सीक्रेट्स कुछ रखो ज़रूर अपनी मजबूती के लिए, मतलब किसी के सामने अगर आप सब कुछ कह देते हो ना तो आप कमज़ोर बन जाते हो उसके आगे।
अच्छा। हुँ, फ़ील हुआ, बिल्कुल, अच्छा हाँ, ठीक है। अच्छा। <chuckles> सारा कुछ पूछा है तो बिल्कुल, बिल्कुल। हुँ, बिल्कुल, बिल्कुल। हुँ, ये तो है। हम्म, बिल्कु हुँ, बिल्कुल, साथ ही रहना सही बात है। ये तो है, बिल्कुल, बिल्कुल। <laughs> हाँ, बिल्कुल। ये तो है, हाँ, एक बिल्कुल सही बात है, हाँ, अपने क्या बात है! बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल, बहुत सही, बहुत सही। तो आपके लिए वैसे रिश्तों में सबसे बड़ा एक सम्मान क्या है? मतलब जो आपको लगता है कि हाँ, अगर ये चीज़ हो रही है तो कहीं न कहीं मेरा सम्मान हो रहा है, ऐसा क्या है?
हाँ। एक्सेप्टेंस होनी चाहिए, चाहें मैं हूँ, चाहें कोई और हो। मतलब चीज़ें अगर जैसे होता है, अब जैसे मम्मी-पापा होते हैं हमारे तो वो जानते हैं कि हाँ, ये ये चीज़ नहीं खाती है। ये ऐसे नहीं चलती है मतलब इसको ये कपड़े पहनना पसंद नहीं है, इसको ऐसे बात करना पसंद नहीं है या फिर ये बदतमीज़ है। तो ये चीज़ें वो जानते हैं, हैं लेकिन उनके आगे हम लोग ये गलती करेंगे तो वो कहेंगे कि अरे यार वो उसकी आदत है ऐसी ही है। तो वो एक्सेप्ट कर रहे हैं क्योंकि उनको पता है वो हमसे प्यार करते हैं, वो छोड़ नहीं सकते, है ना? तो वो एक्सेप्ट कर रहे हैं। अब अपने मम्मी-पापा किसी-किसी के मम्मी-पापा बहुत चिड़चिड़े होते हैं, किसी के बहुत प्यार करने वाले होते हैं। किसी-किसी का दिल ऐसा होता है कि अरे! उनको मतलब कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता उनके बच्चे क्या कर रहे हैं, तो हर तरह के लोग होते हैं। इसीलिए ना एक-दूसरे की चीज़ें जानने के बाद भी एक्सेप्ट करना ये मतलब सबसे ज़रूरी होता है। हाँ।
हुँ, वो तो है। बिल्कुल, हाँ। हाँ, हाँ, हाँ, ये तो है, बिल्कुल। <laughs> हाँ, ये तो है। बिल्कुल, ठीक है। हुँ, वो तो है, बिल्कुल, बिल्कुल। हुँ, हुँ, हुँ, एकदम, एकदम। उस काफी ज़रूरी बिल्कुल, बहुत ज़रूरी चीज़ हो जाती है एकदम सही बात है। तो जब अ, व्यक्तिगत तौर पे जब आपके साथ के रिश्तों के अंदर कोई आपकी बात नहीं मानता, मान लीजिए डिसएग्रीमेंट हो गया किसी चीज़ के ऊपर, तो फिर आपका रिएक्शन कैसे रहता है?

हाँ, इसमें तो सबसे, सही अगर बताऊँ तो किसी से ना फालतू बात नहीं करो, जैसे मेरे भाई-बहन हैं, है ना? अब मैं उनसे ज़बरदस्ती की टॉर्चर बाज़ी करूँ। जैसे होता है मेरे और भी कज़न ब्रदर-सिस्टर हैं तो उनके घर पे जब मैं जाती हूँ तो देखती हूँ, कि ज़बरदस्ती एक-दूसरे को ना टॉर्चर करना तुमने ये नहीं किया, तुमने वो नहीं किया। तुम ऐसे हो, तुम ऐसे हो, मुझे कैसे बोल दिया पहले अपने आपको देखो, ये-वो। तो ऐसे क्या होता है ना, छोटे-बड़े का लिहाज़ ख़त्म हो जाता है एक-दूसरे में। है? फिर कोई नहीं समझता है अरे! लड़ रहे हो बराबर से जब तुम बड़े हो के बोल रहे हो तो हम छोटे हो के क्यों नहीं बोलेंगे भाई? पहले तुम समझो, फिर हमें समझाओ कि भाई छोटो बड़े से ही सीखता है इंसान, तो ये होता है। अब बड़ा क्या सोचता है हम तो बड़े हैं, हम तो कुछ भी बोल सकते हैं, तो इसकी वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा होती है और स वही लोग नहीं, पूरा घर डिस्टर्ब होता है इससे। तो मैं यही करती हूँ कि कभी-कभी मेरे भाई-बहन कुछ बोल भी देते हैं, मैं बड़ी हूँ सबसे घर में अपने लेकिन फिर भी ये नहीं सोचती हूँ कि अरे यार! वो मतलब मैं कुछ भी बोल सकती हूँ। वो मुझे कुछ भी बोल सकते हाँ, ऐसा नहीं, जब कहीं गलत है तो बोलती भी हूँ मैं उन्हें बराबर से भले ही वो मुझे जवाब दें दें बाद में लेकिन बोलूँगी कि, "तुमने ये गलत किया, ठीक है? तुम गलत थीं इसीलिए तो मैंने बोला, नहीं तो मैं क्यों बोलने जाती, कभी बोला?" उनको प्यार से समझाती हूँ। फिर वो खुद आके सॉरी बोलती है कि, "चलो ठीक है, दीदी अब नहीं बोलूँगी कभी।" ऐसे-वैसे ज कभी-कभी रोने भी लगती है, ये होता है।
हुँ, हाँ, वो तो है। बिल्कुल। हुँ, हुँ, हुँ। अच्छा। हाँ, हाँ, हाँ। <laughs> बिल्कुल, बिल्कुल। हुँ, बिल्कुल। हुँ, हुँ, हुँ। अच्छा। हाँ, बिल्कुल। हुँ, हुँ। कुछ भी बोल दो हाँ, बिल्कुल बहुत अच्छी बात है बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल। हुँ, बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत सही, बहुत सही। <laughs> बहुत बढ़िया। <laughs> बहुत सही। तो मान लीजिए मैं आपसे एक प्रश्न पूछूँ कि आपको अगर रिश्ते में क्या चाहिए? आपको समझ चाहिए या फिर सम्मान चाहिए तो आप इसमें किसको चुनेंगे, ये बताइए?
जी।